ठीक है।
पहले मैं बहुत एक्टिव थी जब मैं ऑफ़िस जाती थी बट अब वो चीज़ें नहीं रही क्योंकि सिटिंग इतनी ज़्यादा रहती है तो बन नहीं पाता, तो मैं क्या करूँ कि इन उलझनों से मैं निकल पाऊँ?
हुँ। देखिये मैं आपकी अ, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ और आपकी समस्या अ, थोड़ी-सी कठिन तो है आप किसी एक एसे लूप में फँस गए हो जहाँ पे आपको रोज़ काम उठ क रोज़ उठ के एक ही काम करना है अ, जिसकी वज़ह से देखिए अ, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ना एक इंसान जो है ना वो थक जाता है। अ, जब उसको एक ही काम रोज़ उठकर उसको जब पता चल जाता है ना कि मुझे सुबह उठकर यही काम करना है, यही दिनचर्या फ़ॉलो करना है, ऐसी ही सारी चीज़ें बढ़ेगी, ऐसी ही सब चीज़े करनी है तो इंसान को ये सब चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं कभी कभी-कभी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी आर्ट से बोर हो रहे हो पर मैं ये कहूँगा कि अ, आपको अ, आजकल के समय पे उस चीज़ से थकान होने लगी है। देखिए उस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा सबसे पहले तो आप अपनी नींद ढंग से ले जो आपकी अ, 6-7 घंटे की नींद है उसको 1-2 घंटा फालतू बढाएँ अभी के लिए आज से 10 दिन या आज से 15 दिन के लिए ताकि जो आपकी अ, स्थिति बिगड़ती जा रही है ये माइग्रेन की स्थिति जो आप कह रहे हो, वो जो बिगड़ती जा रही जा रही है, वो ज़्यादा ना बड़ के कम हो जाए, ठीक है? अ, दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि जो आप अपने खान-पीन का समय जो आप कह रहे हो कि आप तीनों समय खान-पीन ढंग से लेते हो, वो बहुत अच्छी बात है कि आप खाने-पीने का समय निकाल रहे हो परन्तु मैं कहूँगा जो आपके बीच के अ, स्नैक्स हैं, उनकी स्नैक्स की जगह आप उसके अंदर फ्रूट्स लें फल लें और अ, फल के साथ आप अ, कोई जूस ले और जैसे कोई अ, प्रोटीन ले, ठीक है? जिससे आपकी अ, जो थकान है वो आप एनर्जेटिक रहेंगे, पूरा दिन अच्छा फ़ील करेंगे, और सुबह के अ, समय पे मैं आपको कहूँगा आप सुबह के नाश्ते पे अगर अ आप आप थोड़ा भारी खाना खाते हैं उसको बदल के आप सुबह के समय पर अ, फ्रूट्स लें और सुबह के समय पर एक प्रोटीन वाला अ, नाश्ता करें, ठीक है? और बाकी म मुझे लगता है कि ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो मैनेजमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं आप 1 अ, इंसान को हायर करें अ, जो आपकी सिम है इस काम के अंदर आपकी मदद कर सके जिससे आपका काम लोड जो है वो कम होगा, क्योंकि देखिए पैसा कमाना चलता रहेगा परंतु अपनी आप स्थिति के साथ अपनी इस अवस्था के साथ आप अ, ज़्यादा छेड़खानी ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
हाँ जी, नहीं ठीक है आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं मैं ये सारे अपनाने की कोशिश करुँगी और खाना भी अपना बदल के देखूँगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से शुक्रिया आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं इनको ज़रूर करुँगी ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना आए।
हुँ। बिल्कुल। जी। जी, अवश्य। अ, देखिए मुझे लग अ, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप अपनी चीज़े ठीक कर पाएँगे और अपना आप काम में अ, सफलता पाएँगे और ऑल द बेस्ट आपको अपने भविष्य के लिए और मुझे लगता है आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। धन्यवाद।
हाँ जी।